Ma è bello. Però i sto, mhmm, f per farti questa domanda, e sono sicura che la risposta è "no", però non proprio perché ti ha fatto questo regalo così grande, che magari, appunto, non hai immagino realizzato lì sul momento, ma a distanza di tempo, oppure l'hai realizzato subito, quando ti ha letto questo, mhmm <clicks tongue> ehm quando ha fatto il commento dopo il tuo saggio?
<chuckles> Mh. Subito mi ha colpita, nell'immediato, però non credo di averlo realizzato subito, cioè forse, ehm, magari l'ho applicato più che altro alla sua materia perché comunque lei stava facendo anche questo discorso proprio per un livello linguistico in inglese, quindi lì lì sì, ehm, e ad oggi se devo dirti l'insegnante che mi ha insegnato di più l'inglese in tutti i miei anni di studi, dico proprio lei. Ehm, però, uhm, nella vita sì mi è mi è capitato di applicarlo molto, molto più tardi, adesso che comunque di anni ne sono passati <chuckles> più di 5 ecco.
Mh-mh. Subito. Ah-ah. Di in breve che sì.